À, bạn ơi, hông biết có cái lần nào mà bạn trải qua cái chuyện mà dạy cho bạn biết khi nào cần kiên trì và khi nào cần buông bỏ hay không?
Ừm, thực ra cái này mình gặp có vẻ là mình gặp rất là nhiều trong cuộc sống đấy bạn ạ. Đấy. Ờm.
Ừm, sao nè? Kể ra rõ hơn mình, à, biết đi!
Ờ, đây, ví dụ như là đợt trước mình, à, có, kiểu như là ờ, nói trong cái việc, ờ, công việc của mình trước đi cái việc học học tập của mình trước. Thì, ờ, lúc đầu khi mà mình chọn vào cái chuyên ngành hiện tại của mình ấy, thì mình cũng không có suy nghĩ nhiều, đấy, và mình cũng nghĩ là, ờ, cái chuyên ngành này thì nó chỉ, ờ, ổn định cho mình sau này này, đấy. Xong rồi mình cũng không biết là nó vào học nó khó đến thế, đấy, tại vì mình cũng không tìm hiểu trước. Đấy, xong rồi sau khi mà mình học vào học năm nhất, năm hai thì mình cảm thấy là, ờ, ờ, sao cái ngành này nó khó thế mà điểm số thì khi mà mình không tìm hiểu trước, mình không học nhiều thì đâm ra là cái điểm số của mình nó không cao, ấy. Nó làm nhụt chí mình luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Là cũng chưa có thích ứng được với cái cái ngành đó, đúng hông? Cho nên là lúc đầu bạn cũng, ờ, hơi khó mà để ch hơi chật vật nè, để mà có điểm cao, đúng hông nè?
Ờ. Đấy, nòi mà nói chung là khi mà mình thấy là cái điểm của mình nó thấp ấy, thì mình cảm giác như là mọi ưm, ưm, nản lắm, nản lắm bạn ạ. Thế là ờ, thế là mình suy nghĩ lại là, ờ, bây giờ mình đã mất 2 năm rồi. Hai năm tuổi trẻ rồi bây giờ mình đã dấn thân vào cái chuyên ngành này rồi, mà mình bây giờ mình bỏ đi thì nó lại mất 2 năm công cốc. Ấy, hơn nữa là cái ngành của mình là ngành sư phạm cho nên cũng, à, kiểu như, à, nhận trợ cấp của nhà nước ấy bạn. Đấy, khi mà mình ờ, khi mà mình nếu mà mình dừng lại cái khoảng thời gian đấy là mình phải bồi hoàn tiền lại học phí này, xong rồi bồi hoàn lại ừm, đúng rồi.
Ừm. Ờ, rất là nản. À. À, hiểu rồi, tại vì cái đó là tiền của nhà nước, đúng hông? Mà nếu mà hổng có đi dạy tiếp hoặc là học tiếp là phải, ờ, trả cái tiền đó lại, đúng hông nè?
Ừm, ừm, ừm, <tsk> ờ, xong rồi mình cũng nghĩ lại là, ờ, thôi thì, à, lỡ rồi lỡ rồi thì bây giờ cũng phải cố gắng thôi cũng phải cố gắng, đến bây giờ là mình cũng sắp ra trường rồi đấy. Mà cái điểm số của mình ấy, từ cái đợt đấy đến giờ là khi mà mình đã xác định được là cái chuyên ngành của mình nó sẽ theo mình suốt đời ấy, thì, ờ, mình lại, ờ, cố gắng học hơn, kiểu như, mình có động lực hơn ấy bạn. Ờ, lúc đầu vào là mình chỉ có trung bình thôi, ấy, xong 1 năm năm nhất là trung bình, ấy, trời ơi. Xong rồi đến, ơ, năm 2 thì lên lại khá, đỡ hơn một tí, xong rồi lên năm 3 thì đã lên giỏi rồi. Đấy, trời ơi, may mắn quá. Ừm, ừm, ừm, nói chung cũng cố gắng cố gắng lắm, và mình cũng biết là mình cũng cần kiên trì để cho cái công việc của mình sau này nó thuận lợi hơn ấy, đấy. Ừm, ừm, ừm.
Ừm. Cân nhắc. <laughs> Ừm. Có cố gắng thì mừng, ờ. Ừm, ừm, nhưng Cũng may ha, có cố gắng nhiều á. Ừm, hợp lý, tức là bạn cũng có cái lý do nè, à, 2 cái lý do nha. Cái lý do mà, ờ, bỏ cuộc giữa chừng á là phải, a, bồi thường cái tiền, à, học đó giờ, đúng hông? Cái lý do thứ hai là muốn ra trường với cái điểm cao nè, à, mà khi mà bạn đứng giữa 2 cái lựa chọn là cố gắng nè, với lại ung bỏ cuộc nè, thì á, bạn, ờ, thường bắt đầu với câu hỏi nào của bản thân bạn, ý là tự hỏi bản thân bạn cái gì á?
Ừm. Đúng, đấy. Ừm. Ờ, thường thường thì mình hay hỏi là: "Bây giờ, à, mình nếu nếu mà mình dừng lại thì mình" đương nhiên là mình sẽ xét 2 trường hợp. "Nếu mà mình dừng lại thì sao?" Thì, ờ, cái đấy là về, ờ, ờ, cự sự, ờ, kỳ vọng, ờ, của gia đình dành cho mình này. Đấy, cái đấy là cái thứ nhất. Ừm, <tsk> xong rồi, tại vì, ừm, bố mẹ mình cũng kỳ vọng mình có thể, ờ, theo cái chuyên ngành, à, mà mình chọn ấy, đấy, mà nó mang lại cái sự ổn định nữa. Ừm, ừm. Thường thường ph <coughs> thường thường phụ huynh ai cũng nghĩ thế mà. Đấy, ai cũng có cái tư tưởng là, kiểu, mong cho con mình ổn định. Ừm, ừm, ừm. Đấy, đấy, đấy.
Ừm. Ừm, hợp lý! Ừm, cho mang cho ổn định, đúng hông? Ừm. Muốn con vào làm nhà nước, công chức, đúng hông nè?
Thì thứ nhất là mình lại nghĩ như thế. Xong rồi, à, thứ hai là, ờ, mình dừng lại thì lúc đấy mình cũng bí bách lắm, m nếu mà mình dừng lại thì mình nên học cái gì? Đấy, ờ, thực sự là mình cũng không biết, ờ, cũng không biết là sau khi mà mình dừng lại cái chuyên ngành đấy thì mình mình mình chuyển qua học cái gì trong khi là, ờ, tài chính của mình cũng chưa có ổn định này, ấy, không thể nào mà lo được ừm, ừm, ừm. Thì mình cũng hỏi nhiều lắm, khi mà mình nhận thấy là cái ơ, cái điểm số của mình thấp thì mình cũng cũng cũng suy suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Ấy, ờ.
Ừm. Cũng lưỡng lự ha. Ừm, mình hiểu.
Còn
Tức là á, ờ, khi mà đứng trước giữa cái, ờ, ờ, lựa chọn, 2 cái lựa chọn đó đó thì bạn cũng, ơ, tự đặt cho bản thân bạn, ờ, những cái câu hỏi mà để xem là nếu mà bạn buông bỏ thì cái kết quả như thế nào, đúng hông? Là thứ nhất là, ờ, ừm, kiểu như là, làm ba mẹ thất vọng nè, nó ngoài cái kỳ vọng của ba mẹ muốn là con cái có cái sự có cái công công việc ổn định nè, cái thứ hai nữa là cũng, ơ, chưa biết, ơ, ờ, cái định hướng của bạn là gì, đúng hông nè?
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, chuẩn, chuẩn. Đấy, thì mình cũng khó lắm cơ, xong rồi mình cũng nghĩ lại là: "Ờ, nếu mà mình tiếp tục cái chuyên ngành này thì sao? Ờ, thì, ừm, tại sao mình lại không cố gắng thêm một chút nữa?" Ờ, đấy. Nếu mà mình cố gắng đúng rồi, đúng rồi, đấy, ờ. "Nếu mà mình cố gắng thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn thì sao?" Đấy, với cả là ờ, với cả là cái này, à, ờm, mình cũng nghĩ là "Ờ, chắc là mình cũng, ơ, tốn 2 năm vào đấy rồi." Thế là, ừm, nếu mà quay lại thì mình lại tốn ờ, nếu mà mình đi học ngành khác thì đương nhiên ngành khác nó cũng là tốn 4 năm, 4 năm ờ. Ờ, đúng rồi, thì nó lại lại lại, ơ, ra trường muộn nè, mình mình thì lại không thích như thế. Đấy, cho nên là mình nghĩ như thế thì mình mới có cái động lực để để mà tiếp tục ấy.
Ừm. Ừm, biết đâu là được, đúng không? Ừm. <laughs> Lại tốn 2 năm nữa? Ờ, tốn 4 năm nữa, đúng rồi. <laughs> Ừm.
Ấy.
Ừm, hợp lý luôn đó. Thì thiệt ra bỏ 2 năm đi học mà trời ơi, và rất là tốn nhiều công sức và tiền bạc của ba mẹ luôn đó, chứ hông có chỉ là, ờ, cái lúc đó là hổng thấy cái ngành đó hông hợp với mình đâu, phải hông nè?
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đấy, thì nó cũng có nhiều lý do để mà mình kiên trị quên, kiên trì ấy. Đấy.
Ừm. Ừm, hợp lý luôn đó. À, nhưng mà á, ngoài những cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn nên kiên trì á là có nhiều cái lý do, hay cái lý do mà bạn vừa kể á, thì á, ngược lại á, ờ, có cái chuyện gì mà nó, ừm, gọi là, y như là có cái đèn đỏ nào báo hiệu cho bạn là bạn nên buông bỏ cái việc đó luôn hông?
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> À, nếu mà xét về cái việc mà buông bỏ một cái điều gì đấy ấy, thì mình cảm thấy là mình, ờm, thiên hướng về ờ, xét về mặt tình cảm hơn, thì mình hay có cái xu hướng là suy nghĩ buông bỏ hơn. Ấy. Ờ, không. Đúng, đúng, đúng, đúng, đấy. Ừm. <laughs> Đây là, ừm, ờ, đợt đấy là mình yêu anh kia là cũng phải hơn 3 năm. Ấy, ờ, yêu cũng hơn 3 năm là yêu từ năm cấp 3 là đến khi học đại học luôn nhá. Ấy, mà
Ừm. À, về mặt tình cảm á ha? Ừm, nhưng mà tại sao vậy? <laughs> Ừm. Ờ, cũng cũng lâu ha, nhưng mà cái thời gian đó là cái thời gian, ờ, hai người đều, ờ, ừm, đổi môi trường sống, đúng hông nè?
Ừm. Ờ, đấy, mà, ờ, nói chung là bọn mình là yêu xa. Đấy, cái thứ nhất là cái cản trở là yêu xa đã. Xong rồi, ờ, sau khi mà mình lên đại học thì anh kia ra trường, mà anh kia ra trường thì lại đi vào Đà Nẵng làm, trong khi mình là mình học ở Hà Nội. Đấy, lại khoảng cách địa lý. Ừm, đấy, cho nên là trời ơi. Với cả đương nhiên là khi mà yêu hơn 3 năm rồi thì, ờ, mình cũng có về nhà anh, ơ, anh kia chơi, anh kia cũng về nhà mình chơi. Ừm, đấy, kiểu như là về chơi xong rồi, ừm, cho bố mẹ hai bên, kiểu, biết nhau, ừm, biết, ờ, mình thế thôi. Ấy, xong rồi, à, ừm, mình cũng thấy là, ờ, mình cũng xét nhiều cái lắm. Thực sự là khi mà yêu 3 năm
Ừm. À. Và yêu xa nữa. Ra mắt, đúng hông? Ừm. Ừm. Nh nhưng mà lý do gì á?
Ừm. Đây. Ừm, khi mà mình về nhà bạn ấy ấy, thì thực ra lúc đầu khi mà yêu vào thì đương nhiên tình cảm thì nó lấn át lý trí. Nhưng mà sau khi mà mình <laughs> ờ, đấy, sau khi mà mình yêu tận 2-3 năm rồi thì mình lại suy nghĩ thấu đáo hơn vầy. Lúc đấy mình cũng lớn hơn một tí ấy, thì mình lại thấy, ờ, gia cảnh của bạn này không ổn, à, tại vì, à, bạn ấy là con con một ở trong gia đình luôn. Ấy, đã con một, đã cháu đích tôn mà đi học, ờ, mà đi làm bộ đội nữa, tr trời ơi, xa nhà. Là Ờ. Ừm.
<laughs> Ừ, chính xác. Ừm. À. Ừm, là Trời ơi! Xa nhà, đúng hông? Và nhiều khi là nhà cũng có nhiều cái, ơ, ờ, định kiến, ừm, có cái hơi cổ hủ tí, đúng hông? Và bạn sợ mấy cái đó hả? Ừm.
Đúng rồi. Ờ, thực thực ra là mình không ph mình thấy là gia đình của bạn ấy á, về bố mẹ của bạn ấy rất là thoải mái. Nhưng mà cái mà mình, ờ, ờ, suy nghĩ cho cái việc lâu dài ấy, thì mình nghĩ là, ờ, sau này nếu mà mình cưới anh ấy về thì sao? Thì mình cũng phải, ờ, mỗi lần mà có công việc gì ở gia đình thì, ờ, anh ấy có, ờ, sắp xếp được công việc để về không? Và mình là cái đứa nếu mà mình về mình làm dâu thì mình ở cùng với bố mẹ anh ấy nhiều hơn chứ không phải là ở với anh ấy. Đấy! Ờ.
Ừm. À. Ừm. Đúng rồi. Cảm giác như là, ờ, đi cưới đi cưới chồng nhưng mà ở với ba mẹ chồng nhiều hơn là ở với chồng, đúng hông? Ờ, nhưng mà á, ờ, nhưng mà hổng biết là, ừm, có cái suy nghĩ nào mà, ừm, bạn từng suy nghĩ là thôi cứ cố hết sức đi rồi, à, cuối cùng cũng được, hay là bạn suy nghĩ là thôi cứ cố hết sức đi, ờ, mà cuối cùng thì dừng lại thì cũng thỏa mãn?
Ờ, ờ, ờ, đấy, đấy, đúng câu này luôn. À. Ừm. Ban đầu thì, ờ, mình cũng có cái suy nghĩ đấy ấy bạn ạ. Mình cũng, ừm, nghĩ là mình nên kiên trì, ờ, nếu mà, ừm, kiểu, mình cứ để thời gian trả lời ấy. Đấy, xong rồi, ờ, ừm, xong rồi đến tầm, ờ, mình học năm 3, năm 2 năm 3 gì đó thì, ờ, mẹ của người yêu nói câu mà mình cảm thấy là, ờ, mình không phù hợp luôn. Đấy, à mẹ bạn ấy bảo là "Con ơi con"
Ừm. Ừm, hợp lý! <laughs> Trời ơi, nghe vậy đau lòng lắm á.
Ờ, không, không phải là kiểu ngăn cấm đầu mà kiểu là "Con ơi con cứ đẻ đi xong rồi để cháu đấy, ờ, mẹ lo cho còn con cứ đi học." Trời ơi, lúc đấy á, à, lúc đấy thì mình cũng sẽ từ chối khéo thôi, nhưng mà sau khi mà tắt cái cuộc gọi đấy thì mình cũng nói lại với bạn nam là, ờ, mình không thể nào mà mình bỏ cái công việc, bỏ cái giữa chừng như thế. Thực sự là nếu mà mình sinh con ra thì mình rất là thương con, không thể nào mà bỏ con mà đi học được. Đấy, thì ờ, ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, thật sự luôn đó, nó rất là có cái những cái, ờ, cản trở khiến hai người, ờ, có nhiều cái điểm khác biệt nhiều, không có thể nào mà, ừm, gọi là, hỗ trợ lẫn nhau được, đúng hông nè?
Ừm, đấy, đấy, đấy, với xong rồi mình nói là, ờ, "Nếu mà anh chấp nhận được cái việc mà em học, ờ, xong 4 năm đại học và 2 năm sau khi công việc em ổn định rồi, thì lúc đấy hẵng nghĩ đến cái việc cưới xin. Nhưng mà nếu mà anh không nếu mà anh không, ơ, chờ được thì thôi, à, anh yêu người khác thì cũng được." Mình nói thế. <laughs> Ờ.
Ừm. <laughs> Ừm, à, nhưng mà á bạn có nghĩ là cái việc buông bỏ đó đôi khi, ờ, cũng, ờ, cần nhiều dũng khí hơn là cái sự cố gắng hông?
<laughs> Ờ, lúc đấy thì, ờ, mình thực ra thì cái chuyện này thì mình cũng phải suy nghĩ tầm 1 năm trời đấy, không phải là suy ngờ ờ, cũng cân nhắc lắm, cân nhắc, ừm, cũng phải lâu, một thời gian lâu lắm thì mình mới có đủ dũng cảm đứng trước mặt và mình nói chia tay, ấy, dừng lại luôn, chia tay trực tiếp luôn. Thế là thôi.
Ờ, cũng lâu mà, chín chắn đó. Ừm. <laughs> Nhưng mà á bạn có nhờ ai tư vấn cái việc mà, ờ, tiếp tục hay là buông bỏ hông?
Ừm, ra là mỗi lần mà có chuyện gì thì mình cũng hay, ơ, tâm sự với mẹ lắm, mẹ của mình ấy. Ờ, thì mẹ mình
Ừm, có mẹ cũng, ơ, là một cái người mà thân thiết để mà dễ dàng và chia sẻ ra hen.
Ừm, đấy, đấy, đấy, mẹ mình cũng cho mình một vài lời khuyên, à, và, à, nếu mà người ta mong muốn có, ừm, con, có cháu như thế rồi thì, ờ, ờ, con cũng không phù hợp, mẹ mình cũng góp ý là như thế. Đấy, thì mình cũng có dũng khí để mà, à, buông bỏ hơn. Ừm, mình thấy thế.
Ừm. Ừm. Thiệt ra mẹ bạn nói cũng đúng á, ừm, nhiều nó có nhiều cái dấu hiệu mà khiến bạn là nên buông bỏ hơn là chọn cách, à, tiếp tục kiên trì, đúng hông nè? À, mà về công việc á hay là những cái thử thách khác trong cuộc sống nè, thì bạn có sợ bị, ờ, những người xung quanh bạn á đánh giá bạn vì chưa thử mà đã sợ thất bại chưa?
Ừ, ừm, đấy. <laughs> Thì, à, mình cũng không sợ người ngoài đánh giá đâu tại vì, à, ờ, mình là cái đứa mình mình cảm thấy nhá, là mình rất là lý trí, chứ mình không phải là kiểu, ờ, suy nghĩ bừa xong rồi làm bừa đâu. Đấy mình đương nhiên là sau khi mà mình cần kiên trì hay là cần buông bỏ một cái gì đó thì mình cân nhắc một thời gian rất là dài. Thì mình cảm thấy là, ờ, mình chắc chắn với cái điều mà mình lựa chọn rồi thì mình mới làm thôi. Chứ còn ờ. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm, <laughs> à, mà thường thường á bạn cân nhắc là cân nhắc cái điều tốt với bạn hay là bạn hay thích, ơ, cân nhắc những cái rủi ro, nhưng mà nó mang lại cái lợi ích bất ngờ hơn?
Ừm, mình thì sẽ mình sẽ, ơ, nhìn về, ờ, lâu dài hơn ấy. Thì mình ờ, mình, ờ mình nhìn về tương lai xem là cái cái việc mà mình cần làm thì nó có thực sự mang lại lợi ích cho mình không? Đấy. Đấy. Mà đương nhiên là khi mà mình lựa chọn một cái điều gì đấy thì, à, mình sẽ đưa cái quyền lợi của mình lên hàng đầu rồi. Ấy.
Ừm, lâu dài luôn. Ừm, hợp lý. Ừm, thiệt ra là cũng, ơ, yêu bản thân ha, tôi hông biết cái nào tốt với mình, rồi mình hãy chọn, đúng hông? <laughs> Chứ đôi lúc mà cứ kiên trì rồi <laughs> bỏ quên những thứ xung quanh là đôi lúc là nó còn hại bản thân mình nữa nè. À, mà á trong văn hóa gia đình nè, xã hội nè thì áp lực phải, a, cố đến cùng, là kiên trì đến cùng á, ờ, thì nó ảnh bạn nghĩ là nó ảnh hưởng, ơ, đến quyết định nhiều hông?
<laughs> Đúng rồi. Ờ, mình cảm thấy thế. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, đương nhiên cái này nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều chứ. Nếu mà gặp vào vào cái trường hợp này vào người cứng đầu nhá, thì mình thấy là nó sẽ không được sáng dạ cho lắm. Ấy. Còn nếu mà một người có lý trí mà người ta cũng biết là cái điều đấy tốt thì người ta kiên trì, đương nhiên là nó sẽ mang lại cái lợi ích. Ấy, mình thấy là như thế chứ. Ừm. <laughs>
Ừm. <laughs> Ừm. Ờ, đúng rồi thì mình cũng, ơ, phải cân nhắc rất là kỹ để mà kiên trì hay buông bỏ ha. Mà á cái câu "Còn nước còn tát" hông biết là nó có hợp với bạn khi mà nói về kiên trì hay, ơ, buông bỏ hông?
Đúng. <laughs> Ờ, cũng có thể, mình thấy cũng cũng cũng đúng. <laughs> Ừm.
Ừm. <laughs> Cái câu đó đúng mà, còn nếu còn tát là thôi, kiên trì đến cùng đi, à, để coi á kết quả nó làm sao ha! À, cảm ơn câu chuyện của bạn nha. Chào bạn.
Ừm. Đấy. À, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình ngày hôm nay nhá. Tạm biệt bạn.
Ừm.